لأ، هي لأ، هي وصفة تتعمل على فكرة ومعروفة، بس بس يعني أنا الصراحة مش عارفة هل ليها أسماء تانية والّا لأ، بس أنا عرفتها في البيت عندنا وعرفتها من أهلي، إن هي إن كبرت لقيت حاجة اسمها ورقة لحمة، فعارفاها كده. بُص آه، آه. يعني هي ب ف ال ال الخضراوات بتكون مثلًا كوسة وبطاطس، بروكلي وإيه تاني، إيه تاني؟ يعني وبتنجان مثلًا، في حاجة في كذا ك حاجة بتتحط بصراحة بس أنا مش فاكرة. أنا أصلًا ما باكلهمش كُلّهم، تقريبًا باكل البطاطس بس.
آه. اتربّيتِ عليها آه. يعني أنتِ أنتِ بتنتقي الخضار اللي بيعجبك فيها.
للأسف آه. بس هو ي بتبقى حلوة يعني عامةً.
<chuckles> طب ما حدّش كان بيتخانق معاكِ بقى اللي هو أنتِ كده بتضيّعي طعم الأكل أصلًا؟
آه. بيقعدوا يقولوا لي طب وأنتِ أمّا تخلّصي البطاطس في غيرِك هياكل إيه؟ سِيبي لنا بطاطس. <chuckles>
آه. اللي هو سيبي لنا حاجة بقى إحنا عايزين ناكل زيِّك.
والله ما عادي ما باعمِل لكم إيه؟ ما تاكلوا يا جماعة، أنا منعتكم من الأكل؟ باقول لهم كده، منعتكم من الأكل، كلوا.
آه. أنتِ ما مسكتيش حد إن هو ما ياكلش يعني. طيب، يعني آآ بالنسبة يعني لكل الأكلات اللي أنتِ قُلتِ عليها دي، اللي هي البطاطس والرُز وال و وورقة اللحمة دي، هل أنتِ جرّبتي تطبُخي حاجة فيهم ونفعت معاكِ والّا بس الملوخية اللي نفعت معاكِ؟
إمم. آآ بُص، أنا جرّبت قبل كده إيه تاني، باعمِل بطاطس والرُز حلوين برضه. وزي ما قُلت لك جرّبت البامية يمكن مرّة أو مرّتين مش فاكرة، بس أنا عملتها يعني. آآ وكمان عملت الملوخية زي ما قُلت لك إيه تاني، إيه تاني، إيه تاني؟ آآ صنيّة ال الف الخضار باللحمة أو ورقة اللحمة دي ما جرّبتش أعملها بصراحة، بس عامةً أنا باعرف أعمل أكلات تانية يعني، مش بس دول. آمم بس استنّى أقول لك على أكتر حاجة مش باحبها، يا نهار أبيض! أنا م م ما باحبش الفاصوليا. أ آه. يعني <chuckles>
أيوه. آه. طب إيه، يعني إيه؟ دي عاملة لِك الحاجة دي. إيه؟
أنا الفاصوليا الخضرا أو الفاصوليا أصلًا بكل أنواعها، ما باحبهاش خالص، ما أقدرش أحُطّها في بُقّي، ما أعرفش ليه!
أصل البيضا والخضرا وكُلّه؟